ما لأ، مشاني عشان يرجع ولا حاجة، ما كلمنيش عشان يرجع، كلمني يعمل قلق بس وخلاص.
إمم.
وبعدين قعد شاركني كده بقى شوية حاجات عن حياته مثلًا، يعني والupdates اللي عملها في حياته وكده.
امم.
و فاجئني وقال لي إن هو متجوز.
أصلًا؟! يعني هو يعني ده ده ده هو يعني هو ع هو متجوز قبل ال قبل السنتين والّا لمّا بقى خلاص بعدتوا؟
أصلًا، <laughs> آه. أ أتوقع إنه بعد ما انفصلنا، أكيد يعني إن شاء الله. <laughs>
إمم. آآ، ما ممكن يبقى مثلًا الحوار كان في مثلًا معلومات أنتِ ما تعرفيهاش، عادي جدًا، بتحصل.
بالضبط، آه، فأنا ب عشان كده باقول لك أتوقع والله العظيم مش عارفة يعني خصوصًا إن هو كدب عليَّ في كام حاجة تانيين، فبصراحة ما بقيتش أصدقه في معظم الكلام. المهم يعني
إمم. أنت أنتم أصلًا كان إيه المشاكل يعني بينكم؟ يعني إيه اللي وصَّل إن أنتم تبقوا من كويسين لأسوأ كده؟
ولا أي حاجة، هو لوحده كده نفسه قرر إنه إحنا مش هنكمل، "معلش أنا مش هاقدر أكمل في العلاقة دي، أنا عندي مسؤوليات وعندي حاجات عاوز أعملها وعايز أركِّز على نفسي، شغلي أكتر. فأنا مش عايزة أظلمِك معايا بقى، مش عايز أعلقِك بيَّ، ومش عارفة إيه." <tsk> ف
يعني أ امم. حاسة بأي ضغط يعني منِك عليه، أو طلبات بقى أو حاجات زي كده؟ ما أصل غريبة يعني رده بصراحة.
ولا أي حاجة خالص، خالص، بالعكس. ما هو بالضبط، ما ده اللي استغربته أصلًا وقتها، بس خلاص بقى، يعني هاعمل إيه؟ أنا واحد أصلًا كنت باحاول معاه كتير أوي إن علاقتنا دي تكمل ونفضل دايمًا مع بعض، بس هو م ما كانش بيقدَّر ده وما كانش بيحاول ولا بيساعدني في أي حاجة إنه تخلّينا نقرب من بعض أكتر.
إمم.

بُص، أنا كنت عايزة احكي لك كده عن موضوع يعني أفضفض لك مش حاجة يعني. بُص، بُص، آمم أنا كنت في علاقة مع شخص قبل كده تمام؟ كُنّا مع بعض لمدة سَنتين تقريبًا وبعدين انفصلنا وهو اللي قرّر الإنفصال هو اللي ساب وبعد مش أنا، بس يعني من غير بقى التفاصيل الكتيرة بتاعة الإنفصال دي عشان يعني أنا اخدت فترة كبيرة أوي عشان أتعافى منّها أساسًا. المهم، هو جِه كده من كام شهر يعني شهر 1 يمكن من 9، 8، 8، 9 شهور كده حاجة شَبه كده. المهم، هو كلّمني وازّيِك بقى، وعاملة إيه، وفينِك، وع بتعملي إيه في حياتِك؟ وكل الحاجات دي.
معاكِ أنا أهو. حلو. إمم. إمم. إمم، بيفتح كلام يعني.
آه، وأنتِ فينِك؟ وعملتِ إيه دلوقتي؟ وأنا آسف بقى وكلام كده أصلًا ما يعني يفيد بإيه الندم بقى خلاص، آه، too late.
آه، الداخلة دي. اهم، إمم، الداخلة المعروفة دي.
آه بالضبط. فأنا بصراحة
طيب، إيه ردّة الفعل منِّك؟
آه هاقول لك بقى، هو يعن ده أنا عندي احكي لك شوية حاجات، المهم أنا قُلت له: "أنا تمام الحمد لله، ما فيش أي حاجة، ما فيش جديد،" ومش عارفة إيه وبتاع وكان في حوار كده يعني م موضوع عائلي عنده حِكاه لي وخلاص. وبعد كده راح بقى وقعد يكلّمني كده كام يوم ورا بعض ويقعُد يتكلّم معايا بالساعات آآ ويقول لي وأنتِ وحشتيني بقى و وأنا كان نفسي أكون معاكِ وبتاع وحركات كده، طَب أمّا كان نفسك تكون <tsk> آه بالضبط. ف
حلو. هو كان جاي ليه برضه؟ أو هو راجع ي يرجّع الدنيا تاني؟